อยากจะรู้อะค่ะว่า คุณน่ะค่ะทำยังไงคะ ในการจัดสมดุลกับว่าชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้นน่ะค่ะ?
ค่ะ ซึ่งจริง ๆ แล้วนะคะ เราก็จะมี กำ การกำหนดแบบขอบเขตของเราอะค่ะที่ เรียง อาจจะเรียงลำดับความสำคัญด้วยอะค่ะ เพราะว่าอย่าง ตอน เนี้ยค่ะ เป็นช่วงที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับลูกเป็นหลักเลยนะคะ เรา ใข้ แล้วค่ะ เราก็เลยจะต้องแบบ อืม เอาลูกไว้ก่อนเลย แล้วว่า ว่า เวลาลูกค่ะ อ่า ทำอะไรบ้าง อย่างเช่นนะคะ ลูกกินข้าวเช้าตอนกี่โมง ตื่นนอนกี่ โมง นะคะ จะต้องอาบน้ำตอนไหน อย่างเงี้ยนะคะ กินอาหารว่างตองไหน เราก็จะ
อ๋อ ขอบ เขต อืม อ๋อ กับลูกเป็นหลัก ค่ะ ค่ะ อา อ๋อ กำหนดขึ้นมา เลย

ใช่ค่ะ เรื่องนี้สำคัญมาก ๆ เลยค่ะ คือการที่เราอะเราเลี้ยงลูก ก็ถือว่าเป็นงานของเราเหมือนกันเนาะ งานคุณแม่ที่จะต้องทำแบบว่าเลี่ยงไม่ได้เนาะ อันเนี้ยคือเราเองก็มองว่า เฮ้ย ชีวิตส่วนตัว เวลาส่วนตัวเราควรพักบ้าง เพราะเราโหมตลอด แล้วเราก็เครียดตลอดเลย เพราะว่าเราไม่รู้อะค่ะว่า ลูกร้องไห้เป็นอะไรหรือเปล่าค่ะ? เขาแค่หิว หรือว่าแน่นท้อง หรืออะไร? อย่างเงี้ยค่ะ
อา ใช่ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ อันนี้ฟังแล้วก็คุณแม่แบบเก่งมากเลยนะคะ เพราะว่าช่วงเวลาหลังคลอดอะ คุณแม่ก็อารมณ์แบบไม่ ไม่คงที่อะเนาะ อาจจะมี อารมณ์ แบบดาวน์ลงมาบ้าง แล้วก็ยังโชคดีว่า ได้กลับไปคุยกับคุณพ่อ ก็คือเปิดใจคุยกัน แล้วก็โชคดีกว่านั้น คือคุณพ่อซัปพอร์ตด้วย แล้วก็สนับสนุนว่า "อา ไปอ่านงานวิจัยนะ มันเกิดจากตรงนี้" แล้วอย่างเงี้ยอะค่ะ ทุกวันนี้อะสมดุลงานกับชีวิตส่วนตัวอะค่ะ เป็นยังไงบ้างอะคะ?
ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ ตอน นี้ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยนะคะ แต่ว่า เรา ร ยังรู้สึกว่าความเหนื่อยมันยังไม่ ยังไม่ลดลงเลยอะค่ะ อาจจะเป็นด้วยว่าเหนื่อยคนละแบบกัน คือตอนนั้นเหนื่อยเพราะว่าทางจิตใจมากกว่า แล้วก็ความพะวงด้วยอะค่ะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกเราอะจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ หลาย ๆ อย่าง เพราะว่า ว่า อย่างที่บอกว่าเราเป็นคุณแม่มือใหม่เนาะ เราก็เลยแบบเป็นธรรมดา เงี้ยค่ะ แต่ว่าตอนเนี้ยเราพยายามที่จะดูแลสุขภาพจิตใจเราให้ดีที่สุด เพราะว่าอย่างเรื่อง ลูก อะค่ะ เราก็จะมองว่าให้เป็นหลัก แล้วเราค่อยเอาด้านอื่นมาเสริมนะคะ ทำได้ก็ได้ ทำไม่ได้ไม่เป็นไร สามีเขาบอกว่า "ไม่ต้องเครียด" อย่างเงี้ยค่ะ ทำได้แค่เป็นแบบว่ามีสังคมแค่นั้น อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยไม่ค่อยเครียดสักเท่าไร
อา อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ้ อุ๊ย ดี มาก ค่ะ ค่ะ โอ้ ดีมากเลยค่ะ อันนี้คือ คือแบบว่าฟังแล้วแบบ คือรู้สึกเลยว่าคุณสามีเนี่ย ของคุณน่ะ คือเขาเข้าใจมาก ๆ อะค่ะ แล้วอย่างงี้อะค่ะ มีเหตุการณ์ไหน ไหม คะ? ที่รู้สึกว่างานน่ะก็ เข้า มา แล้วก็ชีวิตส่วนตัวก็ เรา จากที่เราแบบวางแผนไว้เป็นขั้น เป็นตอนแล้วอะ มันมีงานด่วนที่เข้ามาแล้วทำให้กระทบกับแบบสมดุลชีวิตอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ อืม